والله تراكمات يعني، ممكن ما أقدرش أقول من زمان أوي، لأن أنا أصلًا مش كبير أوي، فباحاول أ أ أنفذها من قريب، و و وده ود لقيت إنه مثلًا الشخص اللي أنا باهتم بيه وباحبه وباقدم له وِد حقيقي هو اللي ب ب باقدر أوصل لقلبه وأقدر أغيّر فيه لو عايز أغير فيه حاجة أو كده.ف
امم. حلو حلو، طب كمل، كمل، قٌل لي قٌل لي في ناس في صغيرين حواليك أنت بتحاول ت دايمًا تقنعهم أو توَّرث لهم حاجة معينة؟
آه أنا عندي أخويا أصغر مني في ثانوي مثلًا، وصحابه، وعندي أخ تاني في جامعة، فكل دول أصغر مني آآ، آه فب لأ، محتاجين الكلام ده أوي، و كنت عايز أقول لك إن مشكلة أصلًا العمل ال إنك تربي حد أو العمل التربوي يعني، إنه مكلف. أنت لما تكون عايز حد يحبك ما أنت لازم مثلًا تكون كريم جدًا معاه، م ما تسألش بقى على فلوسك دي بقى والهدايا والعزومات والأكل والشرب تحسسه وتاخده وتخرج بيه، آه.
إمم. آه، مراحل صعبة دي. آه. آه ال الماديات مهمة برضه.
أومال إيه؟ هو أنت هتحبني كلام بس والّا والّا أنت مستعد ت تضحي عشاني؟
إمم. <laughs> صح، صح.

بالضبط كده. الصعب هنا إيه؟
طيب آه، قُل لي إيه الصعب.
إنه المفروض المفروض المُربِّي ما يتكلمش كتير، يعني ما يقعدش يقول والصدق وكذا. ولكن ي ي ال الشخص اللي معاه ده يشوفه هو بِيصدُق في كل المواقف اللي بيتعرض ليها، يعني يكون قدوة عملية، بالعمل.
آه. ده مجهود. ده خُد بالك مجهود. إنه الإنسان آه.
عايز أقول لك إن ال القُدوة العملية تأثيرها على الناس زي السحر بالضبط. آآ، يعني لمّا تقول لواحد كتير جدًا اعمل كذا، اعمل كذا، اعمل كذا، غير لمّا يشوفك وهو أنت عمّال تعمله كل يوم، آآ وبتنفّذ كل الحاجات اللي بتنصح بيها. هو في اللحظة دي لأ، بيحس إن أنت آآ، إن أنت شخص صادق، حاجة ال
إمم. حتى لو حتى لو إن يعني لو كبير في الس يعني أنت بتقول أخوك اللي في جامعة ده كبير مش صغير. ب برضه بينسخ ال الأفعال؟
آه، برضه، بس ح طبعًا أومال إيه؟ ما هو أنت أنت هو بيشوفك بتقول له: "لأ، أوعي تكدب." بعدين ييجي موقِف، أنت لو كدبت هتكسب وتنجو. بس لو قُلت الحقيقة هتبقى مشكلة شوية، ممكن حد يزعّق لك؛ أبوك، أو أو يحصل مشكلة أو أو تتحرم من فلوس أو حاجة، ويلاقيك بتقول الصدق برضه، وتضّحي وتتحرم وكده بس إو إلّا إلّا الكدب، عمري ما أكدب. تقول له: "أنا عمري ما أكدب، إلّا الكدب". بعدين هو يشوفك فعلًا عمرك ما بتكدب فيقول: <tsk> "الله! طب ما أنا كمان ما أكدبش، طب هو ال هو إيه اللي مستاهل يعني؟" يعني أنا
آه. آه دايمًا، آه. إمم. إمم. فهيعمل زيّك بقي.
بالضبط، يعني أنا كان في البيت مثلًا

لو أنت إنسان مثلًا م مُربي أو عندك قيمة حابب توصّلها للناس، ففي الأصغر منك، في اللي قدّك وفي اللي أكبر منك، كل واحد له تعامل. اللي أكبر منك ده ممكن يكون أكبر منك في السِن أو أكبر منك في المنصب، يعني مش شرط يبقى أكبر منك في السِن. في الحالتين الشخص ده ما بتقولوش الحاجة مباشرةً، ولا بتعاتبه ولا بتقول له الصح كذا والغلط كذا. لا لأ، بيشوفك بتعمل حاجة، هو بقى هيتأثر يا ما يتأثرش؛ لأنه ما ينفعش تروح تنصح أبوك مثلًا، أو تنصح أمك مثلًا أو عمّك لأ، دي خ دي ما ينفعش نهائيًا تروح توجه له نصيحة مباشرة، لكن زي مثلًا آآ، سيدنا الحسن والحسين أحفاد النبي كانوا شافوا راجل كبير بيتوضا غلط، فقاموا رايحين قايلين له إيه: "بص يا ع آه، بص يا عمو كده مين فينا اللي بيتوضا أحلى من التاني،" هم قالوا له كده، "بص مين فينا اللي بيتوضا أحلى من التاني،" وقاموا إيه، الحسن قام متوضي وبعد كده الحسين قام متوضي قام هو قايل لهم: "والله أنتم الاتنين بتتوضوا أحسن مني،" يعني هو في الحقيقة هم عل علموه الوضوء والّا لأ؟
إمم. آه، إمم. آه بالضبط قل لي قل لي أعملها إزاي؟ من بعيد كده. آه. آه وصَّلوا علموه صح.
علموه، بطريقة من غير ما يقولوا له يا عمو أنت ما بتعرفش تتوضا، أو أنت الوضوء كده يا جدع ما تعملش كده، يسَوي كده. بتبقى تقيلة أوي على نفس الشخص الكبير، إنه عيل صغير أو مثلًا الأب يعني يقول لك: "أنت يا ابني ده أنا اللي جايبك، أنت هتقعد تعلمني اعمل إيه!"
آه.